صحيح عَندِك حق، عشان كده حتى أيام أنا فاكر أيام الثانوي حتى، ما كنتش مختار إن أنا ما كنتش عاوز أدخل طِبّ أصلًا، فيعني لقيتهم برضه مصممين آآ، لأ ادخل وبتاع وال ومش عارف عشان هُم كانوا مفهمينني إن أنا هادخل يعني إيه وبعد كده يقول لِك الدكتور يعني بيبقى مش عارف فلوسُه بتكتر وكلام من اللي هُم كانوا مق مقتنعين بيه دوَّة، آه. <tsk> ولازم ابن الدكتور رايح، وابن الدكتور جاي وبتاع، المشكلة إن أنا خرجت أصلًا يعني ما كمّلتش في مصر أصلًا 3 سنين ومشيت، وسِبت البلد خالص. فالفكرة كُلّها إن هُم حتى ما <laughs> ما لحقش أصلًا.
همم. إمم. آه. إمم، إمم. إمم. ما لحقوش يا عيني حتى يقولوا الدكتور راح والدكتور جِه و وتعالَ اكشف عند ابن عمتك مش عارف تعبان، وتعالَ جار خالتك مش عارف إيه، أنا عارفة القصّة دي أصل أنا أخويا نَفْس القصّة دي، تعالَ مش عارفة شوف كذا، تعالَ قيس الضغط، تعالَ مش عارف إيه، آه بس أنا أخويا لسّه في الامتياز فلسّه ما
ما لحقوش يعني. آه، لا، لا، لأ مفيش الكلام ده، آه. بالضبط، آه. آه، بالضبط كده. آه. آه، لأ، لا، لا، عدّيت بقى المرحلة دي سِبتها خالص يعني، كان اح أنا أصلًا من ساعة ما دخلت سنة أولى وبقوا و وكانت الناس عاوزة تكشِف عندي، أقول لهم تكشف عَندي مين! ده أنا باخد فيزيا وكيميا، أنتم مجانين؟! <chuckles>
آه. بالضبط، بالضبط فعلًا أنا في سَنة أولى أخويا ييجي يقولوا له تعالَ ادّي لي حُقَن تعالَ يا جماعة أنا لسّه أصلًا ما خدتش، أنا لسّه باسمّي الله، لسّه حتى ما أعرفش التشريح بيتكلّم عن إيه، ولا أي حاجة خالص، فهي الفكرة خلاص اللي هو أنت دخلت كلية الطِبّ دي بقى، تعالَ أنت بقى بُصّ اللي رايح واللي جاي بقى، فأنا أنا أنا حسّيت بالمعاناة لأن أنا أخويا في نَفْس المعاناة دي بصراحة.
أيوه. بالضبط. على طُول. آه، على طُول طبعًا.